بُصّي بقى يعني ما فيش حد ما بيجيلوش ضيوف طبعًا، فأنا بقى عايزة أعرف منِّك إيه إحساسِك لمّا تلاقي مثلًا فجأة كده جرس الشقة بيرن وجاي لكم ضيوف بشكل مفاجئ جدًا، بتعملي إيه بقى علشان تستقبليهُم؟
اهم. آه بُصّي يعني أنتِ جيتِ على نُقطة، حَرِجة جدًا صراحة وحساسة جدًا، وعِشتها يعني فترة طويلة في حياتي كمان، يعني فكرة إن حد ييجي فجأة كده يخبَّط دي ما اقولكيش يعني.
أيوه. <chuckles> يا ليه بقى؟
آآ ليه بقى بصّي هو آآ بط يعني بطبيعة إن أنا اتولدت في بيت عيلة
إمم.
فطبعًا كلمة بيت عيلة هنا بتتقال، تعرفي على طول إن ما فيش خصوصية.
الباب مفتوح على طول.. <laughs>
الباب مفتوح على طول، بالضبط يعني وكمان خصوصًا إن أنا والدي هو الكبير.
إمم. إمم يعني هو مجمّعهُم يعني.
ف هو كبير العيلة بقى، فإحنا فأي حاجة عن عندنا يعني أي حاجة عندنا. آآ و ولاد عمّي يقعدوا عندنا آآ ال الاجتماعات عندنا العز عندنا كُلّه عندنا كُلّه عندنا ف فطبعا فكرة
إمم. إمم حلو. إمم. آه. حلو. تَتعاملي إزاي بقى؟
بصّي طبعًا زمان آآ زمان يعني وأنا صغي وإحنا صغيرين كان حاجة ولمّا كِبرنا شوية حاجة تانية. آآ
إيه الفرق يعني؟
الفرق في إن إحنا طبعًا زمان وإحنا صغيرين إحنا ما أنا مش فارق معايا، يا سلام، يا ريت كل شوية حد يدخل آه، يعني يا ريت بنات عمي ينزلوا يلعبوا معايا كل شوية يعني م ياه! ده إيه الجمال ده يعني يالّا بينا. آآ، مع ذ بالضبط، كُلّنا كُ كُلّنا كُنّا ما عندناش مانع يعني، إلا والدتي يا عيني كانت كانت بتتعب من الأطفال.
بتفرحي وخلاص. <chuckles> إمم. مبسوطة. بتتعَبي، إمم. <chuckles> تمام.
آه. آآ، لمّا كبرنا بقى طبعًا آآ، لأ، الوضع اختلف الصراحة. آآ، فكرة إن أنا طبعًا ف لازم لمّا حد ينزل قب قبليها آآ ب مثلًا نكون عارفين إن حد جاي، أو خلاص قُدّامُه مثلًا نُص ساعة وهينزل. ف فلأ البيت طبعًا لازم يتنَضّف، وبسرعة. آآ، اللي هو أنتِ تكوني نايمة مثلًا، قاعدة مرتاحة، لأ، تقومي صحصحي كده فوقي.
إمم. إمم. إمم. تجَهّزي الحاجة مثلًا.
آه بالضبط، في حاجات عا آآ، عايزة تتنَضّف ودي نقطة مهمة جدًا بقى في موضوع إيه، إنه البيت كُلُّه بيتنضّف، مش جزء مثلًا مُعيّن في البيت، آه.
ياه! هُم بيخُشّوا في أي مكان الضيوف يعني عندكم والّا بيبقوا مثلًا في الreception بس؟
لأ، ما هُم مش ضيوف بقى هُم من أهل البيت. <chuckles> يعني
آه، قرايب يعني في بعض.
آه. يعني هُم دُول اللي آه أعتبرهم هُم ضيوف طبعًا؛ لأن هم مش من الأسرة، ولكن ما كانش فيه يعني كان عادي يعني، فكرة إن هُم يدخلوا في أي حتة في البيت ده كان شيء وارد يعني، ما كانش حاجة، آآ، نحط لها حد أو كان ما ينفعش أساسًا إن إحنا نعملها يعني. آآ الموضوع طبعًا بيكون حساس جدًا ومُحرِج يعني ف فطبعًا كنا لازم آآ نقوم بسرعة آآ، زي ما باقول لِك، ننضف البيت كله.
إمم. إمم. آه طبعًا أكيد. إمم. إمم.
بسرعة، يعني تخيَّلي السرعة بقى، اللي هو أنتِ ما بتلحقيش ترتاحي.
<clears throat> كله بيجري. <chuckles> تم <laughs>
كُله بيجري، بالضبط. آآ مين شايل إيه وده وقع، وقعِت قومي بسرعة، تعملي شقلبة بقى شقلباظات، آآ زائد طبعًا إيه ممكن آآ أنا اللي أتدبِّس أنزِل أجيب فاكهة، أنزِل أجيب حاجات تتشرب آآ
إمم. آه. طيب مش أحسن من الترويق والّا الترويق أفضل لِك؟ <laughs>
والله يعني هو ف في الحالتين يعني <chuckles>
<laughs>
هي في الحالتين الموضوع يعني كان بيكون مُجهِد، مُجهِد يعني خصوصًا هو إمم.
طَب أنتِ كنتِ بتتوتري أصلًا يعني، بتحسي بتوتر وStress والّا كنتِ بتعملي وأنتِ فرحانة؟
برضه ها آآ لأ يعني لمّا كبرنا، لأ، الموضوع بقى عارفة أنتِ اللي هو إيه زاد عن حدّه بقى يعني إحنا عايزين نرتاح شوية آآ فكرة إنه طبعًا ما فيش مشكلة إن البيت يكون دايمًا مفتوح، ولكن أحيانًا بتكوني محتاجة أ أ القليل من الخصوصية يعني، ساعات ما فيش طاقة إن أنتِ تستقبلي حد ما فيش طاقة
إمم. همم. آه. ما لكيش مزاج مثلًا أو
بالضبط، ما لكيش مزاج يعني مش قادرة تتعاملي آآ فت فالموضوع كان في الآ في الآخر يعني قبل ما نعزّل، لأ، كان كان خلاص يعني وصل لمرحلة
إمم. ياه عزّلتوا! يعني عزّلتوا بقى بسبب الموضوع ده، إن الخصوصية وإنكم عايزين تحسوا بحياة مستقلّة، والّا أسباب تانية يعني؟
بالضبط، هو ده كان أهَم سبب إن إحنا آآ ننعزل شوية بقى يعني يكون لينا حياتنا الشخصية شوية، فكرة إن الضيوف بل يعني اللي بييجوا فجأة على طول بقت فكرة مُتعبة، يعني أ حرفيًا كل حاجة م في بيتِك معروفة ي ما فيش حاجة أ سر.
اهم. طب وباباكِ كان كان موافق معاكم ومِشجع الفكرة، والّا كان حابب إن هو يفضل في بيت العيلة بقى وهو كبير العيلة والحاجات دي؟
بُصّّي هو هو طبعًا ما كانش يقدر برضه يقول حاجة لإخواته و وما حدش فينا كان يقدر يقول حاجة لحد يعني مش بس بابا، آآ، هو الموضوع حسّاس شوية يعني وخصوصًا زي ما باقول لِك بيت عِيلة فلو حصلت أي حساسية آآ آآ يعني هيحصل بقى خلافات، خناقات.
إمم. آه، اللي هو الحركة أو النظرة ب بتتفهم فب بشكل مش صح يعني، يعني لو أنتِ تعبانة وهُم جايين هي ممكن يفتكروا قصدِك إن هُم مثلًا أنِك مو مش مُرحّب بيهم أو أنكم أنتم متضايقين منهم. صح كان ده اللي تقصدية؟ إمم.
ف <chuckles> بالضب بالضبط كده. آه، يعني بالضبط كده. آآ بس لمّا زي زي ما باقول لِك لمّا كبرنا لأ، بقينا نحط حدود شوية يعني آآ ل خلاص أنا بقى ليّا يعني شخصيتي بقى في البيت أو آمم، ساعتها كمان والدي كان توفى خلاص ف فالأمور يعني ما بقيتش زي زمان ما بقاش في تجمعات زي زمان. آآ فيعني الدنيا اتلغ اتغيّرت شوية ف فك
إمم. إمم. أكيد. يعني هُم الدنيا هديت شوية بعد ما نقلتوا والّا و يعني لمّا نقلتوا والدِك كان موجود معاكم؟
لأ كان خلاص هو كان توفّى في بيتنا القديم آه ف فلمّا نقلنا لما قررنا بقى إن إحنا ننقل آآ زي ما أنتِ قُلتِ كده اللي هو كان أهَم القرار إن إحنا أو كان من أهَم الأسباب إن إحنا ننعزِل شوية يكون لينا خصوصية شوية.
آه. اهم. آه م مش بييجي لكم برضه ضيوف مأ مفاجأة هناك والّا الموضوع خلاص بقى بقى استقرار وما فيش ضيوف كتير زي الأول؟
آآ ده كان لأ. لأ بييجي برضه <laughs> أيوه <chuckles>
يا شي <laughs> ما فيش فايدة! وراكم، وراكم.. <laughs>
لا مَفر. <chuckles>
طب بتتعاملي ازاي بقى في الحالة دي، يعني لما بييجي لكم مثلًا هتلاقي تليفون طبعًا مش زي الأول بقى، يعني الأول كانوا بيقوموا وأنتِ بتقولي ساكنين معاكم فبيقوموا جايين على طول، إنما دلوقتي بيتصلوا بيكم بقى قبلها والّا بتلاقيهم برضه بيطبّوا عليكم أو يقولوا لكم إحنا في الطريق؟
لأ لا لا مَفر. اهم. آه. لأ بُصّي هُم أشخاص مختلفين بقى شوية، يعني ما بقاش الموضوع مقتصِر على العيلة لأ بقى صحاب بقى وجيران و <chuckles> الموضوع وسع زيادة. <chuckles>
امم. <laughs> أيوه <laughs> مش عارفين نسيطر.
آه لأ ورانا ورانا فعلًا آآ
طب بت لو حد كلّمِك وقال لِك إحنا في الطريق وجايين لكم دلوقتي خلال مثلًا نُص ساعة بتعملي إيه بقى؟ غير بقى إنِّك أنتِ بتضبّطي البيت والحاجات دي بت هل بتخشّي تعملي حاجة والّا آآ تكتفي بس بحاجات بسيطة عصير أو الكلام ده؟
اهم. آه بُصّي هو طبعًا بعد سنين يعني عِشناها في الأمور دي، بقى عندنا زي ما تقولي كده إيه آآ خطّة سريعة جدًا لل لل إيه ل يعني ل للضيف المفاجئ بالضبط آآ فكرة إن طبعًا لازم يكون في البيت عصاير بشكل مستمر، بحيث إنه لو أي ضيف جِه أي وقت يكون في حاجة تتقدم بالضبط.
<chuckles> للضيف المفاجئ. <chuckles> إمم. تقدّموا ل حلو.
بجانب إنه ممكن يكون في عارفة أنتِ في كيكات كده ممكن تتباع آآ جاهزة، يعني الكيكة جاهزة آآ تتقدّم برضه مع الشاي مع العصير آآ فدي بقت خلاص، بقت حاجة زي ما تقولي كده إيه ثوابت في البيت يعني ما ينفعش البيت يخلو منها أساسا بقت حاجة آه.
إمم. إمم. إمم. أسلوب حياة. إم طب عُمر حد جالكم كده بقى بشكل مفاجئ من غير ما يكلمكوا أصلًا وكان جاي في وقت أكل، غدا، عشا؟
ياه! <chuckles> ياه! <chuckles>
بجد <laughs> احكي لي هل حسيتوا ساعتها مثلًا إن الضيف مثلًا بييجي بقى مع رزقه وكده و واتفضّل والسفرة أو مثلًا قُمتوا عملتوا أكل زيادة والّا حسيتوا إنِّكم متوترين إتصرفتوا ازاي؟
آه لأ يعني ني الصراحة خلّينا منطقيين، الموضوع بيكون موتر يعني طبعًا بيكون في أ يعني أ حصلت صراحة مرّة آآ إنه إحنا كان ع كنّا على ميعاد الغدا وفاجأة لقينا الباب بيخبط لقينا، مَعارفنا يعني آآ عدّوا علينا يعني كانوا في الطريق وقالوا يعدّوا واتصلوا بينا واحنا ما خدناش بالنا.. <laughs>
إمم. إمم. <laughs> <chuckles> فهن هنخليكم تاخدوا بالكم بقى. <chuckles> ما خدتوش بالكم. بالضبط. افتحوا، إحنا هنا. عملتِ إيه؟
أي <laughs> بالضبط، إحنا أهو. <laughs> آآ، فطبعًا اتفضلوا، اتفضلوا، إيه ده أنتم بتتغدوا آه. <chuckles>
<laughs> أهلًا وسهلًا.
آه، بالضبط. فطبعًا لأ، يعني الغدا كان ليهم هُم أكيد مش مش هناكل يعني، آآ، وهو كان موقف على فكرة مُحرِج للطرفين، يعني هُم كانوا هُم مُحرَجين وإحنا كمان اتحرجنا. آآ، يعني هُم كانوا حسّوا إن هُم جُم فعلًا في وقت مش مناسب، وإنه ما كانش ينفع إن هُم ييجوا كده فجأة.
إمم. إمم.
آآ، فبس يعني تداركنا الموقف، آآ، بس أحيانًا آآ، في ناس فعلًا مش زي ما أنتِ قلتِ إن هو ممكن حد يتصل يقول لي مثلًا إن إحنا جايين في وبرضو يكونوا جايين مثلًا على ميعاد غد.ا ففي الحالة دي بقى باتصرف إزاي؟
إمم، صحيح. إمم. إمم. أيوًا، <chuckles> بتشتري بقى والّا بتعملي بقى مخصوص ليهم؟
آآ آآ، ل بُصي، يعني فيه حاجة ممكن أشتريها مثلًا سريعة، زي ممكن أشتري فراخ بانيه مثلًا. آآ، دي تقريبًا أسرع حلول، يعني أسرع حَل، ولأن هي سهلة العمايل و وكمان يعني خلاص بمجرد ما أنا أطلب الفراخ، تيجي لي على طول، أ أعمل جنبيها م سلطة، مكرونة، آآ، فاللي هو إيه، آه، حاجة سريعة، آآ، فاللي هو خلال الوقت اللي هُم هي هييجوا فيه.
إمم. حاجة سريعة. إمم. جميل جدًا.
آآ، آه، بالضبط. ف آه. اهم.
طَب اتفضلي. طَب، لو مثلًا جا لكم ضيف بقى وأنتم أصلًا الشخص ده مثلًا مش لطيف أوي بالنسبة لكم يعني، وجِه قعد بقى معاكم وسِهِر وطوِّل وأنتم وراكم حاجات الصبح وح ومش عايز يمشي، بتتصرفوا إزاي في الحالة دي؟
اهم. <laughs> أ آه، لأ، هى حصلت بجد، <laughs> حصلت فعلًا بس
<laughs> بُصي في كل أنواع الضيوف معاكِ يعني.
كل حاجة. آه، يعني كل ما لذ وطاب الصراحة يعني، خدنا من كل الجوانب. آآ، بُصي، هي لأ، هي كانت شخصية محببة لينا جدًا، ولكن طوِّلت أوي، يعني طوِّلت جدًا آآ لد آه، جدًا جدًا، لغاية 02:00 ف <laughs>
إمم. ياه! يا نهار! <chuckles> قلت لهم ما قلتلهمش يعني أي حاجة تلمَّحي لهم، آآ، ما عرضتيش مثلًا عليهم البيات يعني، اتصرَّفتِ إزاي بقى في الحالة دي؟
ف آه بُصّي آآ النقطة دي مهمة جدًا عشان برضه بتكون نقطة محرجة أوي الصراحة، آآ طبعًا يعني إيه أ بدايةً كده بقى من على الساعه 23:00 لما الدنيا بقى تليل خالص كنت بانوّة كده إيه ده ده ده الوقت اتأخر هتعرفي تروُحي؟
إمم. إمم.
يعني باقول لها باقول لها عادي هتعرفي تروُحي كده والّا لأ حد طب هييجي ياخدِك آآ بق عشان أنا في الآخر أنا برضه عايزة اتطمن عليها هي هتعرف تر هتروُح ازاي يعني هي هتروُح ازاي فعلًا؟
إمم. قلقانة إمم. إمم.
فتقول لي لا لا لأ ما تخافيش أنا عادي ها هاطلب عربية وهتيجي لي الساعة 24:00 تيجي يا بنتي ركّزي عشان آآ هتعرفي تروُحي آه لأ ما.
آه. يا نهار أبيض! <laughs> معقولة ما و وما وصلتلهاش الرسالة؟
إستفزا ما فيش خالص الساعة 01:00 تيجي باقول لها باقول لها إيه طيب هت هتروّحي على الساعة كام؟ قُلتها لها كده يعني يعني مباشرة آآ هتروّحي على الساعة كام الم في مشكلة لا عارفة لو كان عندي مكان للبيات كنت مش هامانع خالص إن هي تبات لكن للأسف ما فيش مكان حتى إن أنا اعزمها إن هي تبات فيه.
<laughs> <laughs> إمم. إمم. يا نهار أبيض! بيبقى مُحرِج أوي الموقف ده.
آآ جدًا، جدًا. آآ، إلى أن توصَّلنا إن الساعة 02:00 أنا ظهرِت عليَّ علامات النوم فعلًا، خلاص يعني كنت خلاص هانام.
<laughs> أنا هانام منِك دلوقتي. <laughs>
أيوه. <laughs> فهي ساعتها تقريبًا حسِّت بقى إن هو "آه أنتِ شكلِك هتنامي.".
<laughs> طيب. جميل جدًا. طَب أنا هاسألِك بقى لو أنتِ اللي ضيفة، بتر حبي تروحي للناس كده تعملي لهم مفاجأة مثلًا بنيِّة إنِك أنتِ مش عايزة تكلفيهم أو عشان ما يقعدوش بقى يعملوا كده، والّا لأ ما بتحبيش بتحبي لازم تكوني مدية لهم وقت، وتقولي لهم قبلها بوقت كبير و ياخدوا استعداداتهم والكلام ده، بتفضَّلي أنهي؟
شكلِك هتنامي. آه. اهم. آه لأ، بُصي طبعًا، طبعًا، بلا شك أكيد بافضَّل إن أنا بابلَّغ ال ال ال ال الأشخاص اللي أنا رايحة لهم، قبليها مش بس بشوية ده أنا قبليها بكام يوم، أنا هاجي لكم يوم ما أنا أ أصل أنا اتلدعت كتير <laughs> فبقى عندي حرص شديد إن أنا لأ طبعًا قبل ما أروح لحد حتى دي من ال من من أدب ال الدِّين عندنا، ما ينفعش نروح لحد مفاجأة.
ياه! <laughs> ما بتقلقيش. أكيد طبعًا بس ما تقلقيش مثلًا إن هو تقولي لأ هيكلفوا نفسهم وهيقعدوا بقى يحضَّروا في حاجات كتير وبتاع، لأ أنا خلّيني ما اديلهمش فرصة إن هُم مثلًا يتعبوا نفسهم أو يكلفوا نفسهم؟
لا لأ ال يعني هو أنا طبعًا باوصِّيهم اللي هو ما حدش يعمل حاجة ما حدش يكلِّف نفسه إحنا عادي يا جماعة، ولكن ت بُصي في أي حالة ه هتتضايفي يعني، آآ، بس هو أكيد ح يعني مش مش مش عشان ما اتضايفش فإن أنا أروح للناس فجأة آآ، من غير استئذان يعني، مش مش مش مش هي دي الموازنة ال الصحيحة، لأ بالعكس أتصل أبلَّغ إن أنا هاجي، وادِّي فرصة كمان للناس إن هي تجهَز ما ما اروحش على طول أو ما أروحش في ميعاد حساس زي ميعاد الغدا، و وأروح عادي ونقعد و نتسامر بقى براحتنا يعني.
إمم. آه، صح. إمم. إمم. أكيد. يبقى كل الأطراف مرتاحة وما يبقاش فيه حد حاسس بإحراج ولا حاجة. بجد أنا انبسطت واستمتعت جدًا بالكلام معاكِ، باشكرِك جدًا.
بالضبط. بالضبط كده. <laughs> أنا أنا كمان انبسطت جدًا، ميرسي جدًا، شكرًا لذوقِك.